Allora, uhm, diciamo che io, mhmm, sono riuscito a trovare una sorta di hobby, barra, attività sportiva, barra, attività che sfoga la mente, che è la corsa all'aperto. La mhmm, diciamo che ho iniziato una decina di anni fa, mhmm, con tanto di musica, eccetera, e veramente mi trovo benissimo. Da quando ho iniziato a farla, mhmm, è un momento proprio in cui ritrovo me stesso, in cui la mia mente viaggia, ma ho, mhmm, pensieri positivi, comunque, po motivanti ed è veramen esatto, è veramente un momento in cui, uhm, provo piacere, ecco. Poi io, di solito, vado in mezzo la natura, in mezzo al par i ai parchi, e, quindi, apprezzo anche l'ambiente che mi circonda, ehm, diciamo che, in qualche modo, mi riconnetto con me stesso.
Okay. Mh-mh. Okay. Fantastico. Mh-mh. Certo. D ehm, indubbiam Eh, passare il tempo in mezzo alla natura, già di base, secondo me, è importantissimo. Quindi sono davvero contenta che tu riesca a bilanciare perfettamente. Anche lo sport, perché non è solo un momento per liberare la mente, ma comunque tieni allenato il tuo corpo, quindi, ehm, è perfetto. Immagino che, chiaramente, quando facevi i turni non riuscivi nemmeno a fare sport perché eri troppo stanco.
Sì. Esa Grazie. Certo. Esattamente. Mh-mh. Allora, diciamo che, mhmm, riuscivo a farlo perché, un beneficio dei turni è che ti danno tanto tempo, però non riuscivo a farlo con costanza; è questa era questa la differenza, mhmm, diciamo, importante. Magari, riuscivo ad avere il tempo però, poi, magari, per 4 giorni non facevo niente perché ero o troppo stanco, o svogliato.
Ah, in okay. Mh. Eh. Certo. Comprensibilmente, guarda
Esatto. Perché poi qua hai quando hai quella stanchezza addosso, mhmm, anche la volontà di fare la co le le ti ti viene prosciugata i qualche mo quindi in qualche m non hai, mhmm non hai di fare niente, sem brutto da di però e così.
Mh-mh.